É, fazer qualquer coisa, né, que que que você quisesse, assim, viajar, sair à noite, pra uma fase da sua vida, que você tá presa, ali, e com uma grande responsabilidade, né, que é criar um ser humano, eh, isso muda completamente, ali, né, a a eh, a sua vida.
É. É. Uma nova vida né? Você sentiu, a maior diferença, a assim, quando você, eh, se casou e houve essa mudança, né, você falou que foi mudou de casa. Ou a maior diferença, o divisor de águas de repente teve, aí, no nessa questão de ter filhos? Que que você sentiu? Foi?
Aham. Ter filhos. Ter filhos, porque até, quando você se casa, eh, você permanece independente, né. Você assim, você tem um companheiro pra você viajar, pra você sair, pra você, fazer suas coisas, né, mas você pode fazer a qualquer momento
É. <chuckles> Aham, verdade.
Né, se ele concorda, vamos, vamos, né. E, o filho já não é assim né.
<laughs> Qual foi a maior mudança, que você sentiu com a chegada
Então É, tudo preso. Eu acho que a a perda da independência. Não foi no casamento, foi no filho. Porque o filho é responsabilidade, então, você não pode falar: "Ah, eu quero viajar. Ah, eu quero fazer isso", Não! Tudo depende do filho.
Hum. Entendi. E principalmente
E, isso é por muito tempo na sua vida, até ele se formar. Porque, você não pode viajar por exemplo, eu não eu, sempre tirava férias, fora das férias escolares. Porque é mais barato, né, e é menos cheio, né, é mais tranquilo. E aí, depois dos filhos, ai. Aí, acabou! Não podia ser
Ah! Ai, verdade! Olha. Uhum. <laughs> Tudo muda. <laughs>
porque tem que ser janeiro, fevereiro, tem que ser ju julho, eh, tudo muito caro, aí você tem que escolher bem também, onde levar, né, onde pra onde vai, e quando é neném ainda é pior, né, porque tem uma fase, que você, eh, fica pensando: "Ai, será que eu levo pra praia? Porque o que que vai acontecer? Vai ficar doente! Vai isso, vai aquilo" e todo mundo falando, né: "Não, que não pode!". Então você perde
Readaptar. <laughs> Tudo uma preocupação, né?
É, você perde totalmente, né. E e outra coisa também que eu senti Horrível porque
<chuckles>

E, aí, eu eu já tive a 2ª emendado, não, porque eu quis, mas, porque aconteceu, né, a <laughs> 2ª emendado. E, é é bom, é bom!
Olha. Aham. Mas dizem que é bom uma escadinha, que já cria assim junto. <laughs>
É porque aí, eh, mu mudou minha vida completamente, mas depois eu botei ela no rumo outra vez, porque, aí eh, os 2 ele começou a dormir, ela já era mais sossegada, e, aí, também já veio eu eu eu eu começando a trabalhar, e aí já veio um ritmo que a gente vai adaptando eles-eles crescem, né, e tal, aí, à partir daí de 1 ano, 1 ano e meio a sua vida vai regularizando, né, e vai voltando ao que era, mas nunca o que era antes de solteira, né. Porque você tem a responsabilidade, ali, é uma nova realidade, então muda completamente.
Hã. E Olha. Então, acho que ter essa perspec É, acho que Hã. <laughs> É uma nova realidade. <laughs> Mas pelo que você tá dizendo, ter essa perspectiva de que vai passar, que é momentâneo, ajuda muito então, a você dar essa mudada né.
Sim, sim, e eu eu lembro muito bem, que eu chegava para as minhas colegas, né, que xi já tinham tido filhas, minhas colegas de trabalho, e eu falava, assim: "Gente ninguém me avisou que era assim. <laughs> por que vocês não me avisaram que era assim?" Aí elas viravam pra mim e falavam, assim: "Mas você não perguntou!" <laughs>
Hã. <laughs> <laughs> E acho que também muitas dizem que as acaba esquecendo esse esse um pouquinho desse momento difí <laughs> Que acaba esquecen dizem que é assim também com o parto, né? Que às vezes até o próprio a própria dor do parto, tudo acaba meio que ficando nublado. <laughs>
Esquece, você acredita? Esquece depois. É, é, esquece. É, porque ninguém, quando você fala, assim: "Nossa eu tô grávida!" ninguém vai chegar pra você e falar: "Coitada de você você vai ficar um trapo. Você vai acabar, você vai mudar a sua vida totalmente, esquece." <laughs>
<chuckles> <laughs> Por quê? <laughs> Eu acho que é e e eu acho que a gra é é <laughs> Não vão falar isso pra uma gestante né? <laughs>
Não vão! Eles vão falar: "Parabéns!" olha aqui, né? Não vão não vão te por pra baixo, vão te por pra cima.
Que coisa lin Mas dizem realmente que o o quão gratificante é, né, ver a evolução que que isso mesmo dá dá mesmo uma deixa um pouco uma névoa nas questões mais pesadas, né, desse processo da gestação, do parto, desses momentos.
Aham. É.